Ja, du, ich wollte dir mal, ähm, vom einem Erlebnis erzählen, dass, äh, mir letzte Woche passiert ist und wo ich dann, ähm, auch, ähm, Kritik, äh, da echt, ähm, persönlich genommen habe, was ich was eigentlich, ähm, nehme ich eigentlich kont äh, Kritik immer so konstruktiv an. Aber in diesem Falle, äh, war ich dann dort doch echt sauer. Und zwar war das so, dass es eine, äh, Kundin ist, mit der ich schon relativ lange zusammenarbeite, ne? Und, ähm, wir hatten da so 'ne, ähm, Stundenanzahl vereinbart, die ich in der Woche für die mache, ne? Und, ähm, sie ist halt unheimlich busy, do dass es manchmal auch von ihr nicht genug kommt, ne? Dass ich das, äh, halt machen, ähm, äh genug die, äh die Zeit voll kriege, ne? Aber, ähm, äh, ich werde eigentlich auch nicht so gut dafür bezahlt. Und ich mache eigentlich auch, äh, sehr spezialisierte Arbeit. Und dann war das letzte Woche so, <clears throat> da hatten wir so 'n Zoom-Meeting und dann fing es halt an: „Ja, sag mal, machst du so viele Stunden,“ ne? Und dann habe ich gesagt: „Ja, manchmal schon, aber manchmal, äh, ist es halt weniger, weil du mir nicht so viel, ähm, schickst,“ ne? Und dann, ähm, meinte sie auch so: „Okay, ja dann machen wir jetzt weniger Stunden,“ ne? Und, ähm, äh, ja und, ähm, äh, das war ich fühlte mich da so angegriffen, ne, weil sie halt meinte: „Okay, ähm, ja, ähm, äh, das ist ja dann halt nicht genug, was du da machst,“ ne? Und, ähm ich habe dann irgendwie halt dann, nachdem wir dann fertig waren mit dem Meeting ich habe das dann erstmal so hingenommen, aber bin dann auch stinksauer ge geworden und dann habe ich hier auch 'ne 'ne Text-Message geschrieben und so gesagt: „Weißt du, äh, das finde ich eigentlich jetzt auch nicht fair, weil, ähm, äh“ Und gut, es sind manchmal halt nicht so viel Stunden, aber, ähm, äh, bei anderen, äh, äh, kriege ich auch mehr Geld pro Stunde und auch, ne ich, äh, bin eigentlich immer für dich zur Verfügung, auch am Wochenende. Und wenn's mal abends ist, ne, weil sie hat halt immer hektischen Tag und kommt dann auch dazu, ne? Und dann habe ich ihr auch gesagt: „So, das ist ja nicht nur so Büroarbeit, die ich für dich mache, sondern echt so spezialisierte technische Dinge.“ Zum Beispiel für 'ne Website, oder i ich habe ihr letztens, äh, das so ganz einfach die ganzen E-Mails, äh, auf Outlook da eingerichtet, weil sie das halt nicht konnte, ne? Und das war dann auch wieder abends. Und dann habe ich irgendwie gesagt: „Okay, das ist ja eigentlich auch nicht fair. Man muss ja auch mal bere bedenken, dass, äh, ich ja dann auch am Wochenende und abends für dich arbeite,“ ne? Und, äh, da habe ich dann überhaupt kein Feedback mehr bekommen, ne?
Ja, total schwierig. Also, ich verstehe, was du meinst. Und gerade wenn man halt, sage ich mal, sehr viel da reinsteckt und sich 'n bisschen, ja, fast schon betrogen fühlt, sage ich mal, weil die Arbeit, äh, nicht so richtig wertgeschätzt wird, ist 'ne sehr schwierige Situation. Ähm, erzähl mir gerne mal 'n bisschen mehr über die Z Zusammenarbeit. Wie lange arbeitet ihr jetzt schon zusammen und was war so 'n bisschen auch, vielleicht der Verlauf so 'n bisschen in der Zusammenarbeit? Habt war immer schon vielleicht so 'n bisschen 'n schwieriges Verhältnis oder war es eig eigentlich immer so das ist top?
Ja, ich Ne, ich meine, wir arbeiten eigentlich, ähm, bestimmt jetzt schon so 7, 8 Jahre zusammen, ne? Und, äh, wir sind also, ursprünglich haben wir uns eigentlich kennengelernt, mal auf 'ner Party, ne? Und, ähm, da ist auch so Freundschaft auch da, ne? Und das kann natürlich auch sein, dass man, ähm, mal anders mit der redet, aber, ähm, das das war dann auch während des Calls. Ich habe mich da echt so auch von von Ihrer Wortwahl angegriffen gefühlt, ne? Und so irgendwie auch kritisiert, ne? Ähm, äh, ja, ähm ja, aber ich wollte noch 'n bisschen sagen, wi wir arbeiten schon sehr lange zusammen und, ähm, ähm, da war eigentlich so eigentlich nie Problem. Sie ist eigentlich auch immer recht, äh, großzügig gewesen mit der Zeit, aber ich habe mich dann halt au da darauf so eingestellt, dass ich dann auch immer zur Verfügung stehe, ne? Und, ähm, äh, ja, ähm vielleicht auch halt, weil wir uns auch persönlich kennen, dass das natürlich auch 'n Faktor ist, da der da reinspielt, ne? Und, ähm, äh, ja, ähm hilft dir das schon 'n bisschen, oder möchtest du noch, dass ich, äh, so bestimmte Fragen noch beantworte, damit du 'n besseres Bild kriegst?
Alles klar, wir können noch mal 'n bisschen genauer darüber sprechen. Also, erstmal, ich verstehe, glaube ich, die Zu Zusammenarbeit sehr gut. Ähm, und ich glaube, ich verstehe, dass sehr vertrautes Verhältnis war, weshalb deine Reaktion so 'n bisschen, finde ich persönlich, berechtigt war. Weil man muss natürlich sagen, ähm, wenn man gerade wenn man von Menschen erwartet, dass sie sage ich mal, sehr respektvoll, sehr verständnisvoll für deine, sage ich mal, Zeitbedürfnis, äh, quasi reagieren und sie dann genau eben genau das Gegenteil machen kann, das, ja weil man halt genau das Gegenteil erwartet, äh, sehr schwierig sein und auch, ja, zu emotionalen, äh, Diskrepanzen führen, sage ich mal. Ähm was mich interessieren würde, ist, wie du sonst auf Kritik reagierst. Du meintest am Anfang, du reagierst sonst konstruktiv drauf. Aber wenn jetzt zum Beispiel das Ganze, ähm, konstruktir formul konstruktiv formuliert worden wäre, hättest du wohl anders reagiert?
Ja, ich glaube schon, ne? Weil ich bin eigentlich 'n Mensch, der das hal halt eigentlich auch offen ist für Kritik, ne? Und ich muss auch sagen halt so in der Vergangenheit, ne, da wu wurde ich, äh, äh, von ihr auch ech echt gelobt. Ich bin so hier ihr, ihr, äh, Tech, äh, Genie in Anführungszeichen, äh, im Hintergrund, ne? Und jetzt kam das irgendwie für mich dann auch so rüber: „Okay, äh, das, äh es, äh, ist nicht mehr wert so als die Büroarbeit,“ weil sie hat da auch 'ne Assistentin im Büro, ne? Und, ähm, ja, also, definitiv, ne, weng w wenn man da, äh wenn da so auch vielleicht mal gesagt würde: „Okay, ich weiß halt auch, äh, dass du echt, äh, hochwertige Sachen für mich machst und immer zur Verfü Fügung stehst, ne? Aber, ähm, ne, ähm, äh, e da d halt mit der Zeit, da wollte ich mal mit dir darüber reden.“ Dann wäre das bestimmt auch anders angekommen bei mir.
Also, wie es klingt, ist es weniger 'ne Frage, okay, äh, dass du nicht kritikunfähig bist, sondern ich glaube wirklich einfach, dass es dich sehr stört, wie es formuliert wurde, so wie sich anhört. Also, du klingst für mich sehr verständnisvoll, auch sehr, ähm, ja dass du auch irgendwo verstehen kannst, wenn sie was ändern möchte. Aber scheinbar stört es dich wirklich sehr, wie sie's g quasi gesagt und formuliert hat. Ich glaube, es ist 'n bisschen 'n Problem, dass aktuell diese Kommunikationsschw äh, ja, Unterschiedlichkeit so 'n bisschen vorhanden ist, glaube ich.
Ja, und Ja, genau. Und weißt du, ähm, sie ist also, äh, te alles, was mit Technik zu tun hat, ne, das versteht sie nicht, ne? Und, äh, wenn ich dann halt, äh d das war jetzt auch, äh, letzte Woche halt, als ich auch die die dann die E-Mails dann wieder eingerichtet habe, da auf Outlook, ne? Da war dann eine E-Mail, da klappt es nicht, und dann habe ich, äh, irgendwie gesagt: „Ja, da brauche ich 'n Code von dir.“ „Ja, den habe ich nicht.“ Da meinte ich: „Ja, ich auch nicht,“ ne? Und, ähm, dann habe ich das auf andere Weite versucht und dann meinte ich: „Oh, okay, dann brauche ich jetzt ein Password.“ „Ja, ich ich ich kenne doch mein Passwort nicht,“ ne, so so, ne? „Ähm, äh, aber du hast das doch alles eingerichtet,“ ne? „Äh, du musst das doch wissen,“ ne? Und dann habe ich gesagt: „Als ne, also, äh, äh, äh, ich hätte das doch,“ ne? Und dann, wenn ich dann versuche, das zu erklären, ne, mit, äh irgendwie ihr das versucht zu erklären, warum ich das halt nicht haben kann oder was da gemacht werden muss, dann winkt sie gleich ab, ne, so ungefähr: „Ja, ähm, du hast das doch alles gemacht,“ ne? Und, ähm, ähm, im Endeffekt, äh ja, ich ich weiß ja genau, wie die Vorläuf wie die die die Arbeitsläufe da gehen, ne, und was ich brauche und weiß dann, dass es nicht an mir lag, ne?
Ich verstehe auch quasi d ein bisschen das Problem. Ich glaube, ist wirklich sehr viel einfach, dass, ähm, sie deine Arbeit nicht wertschätzt und vielleicht musst du mal sagen: „Okay, wenn ich so wenig wert bin, dann meine Arbeit dir wert ist, dann sollte ich vielleicht einfach mal 'ne Pause machen, paar Tage vielleicht mal nix machen.“ Vielleicht, ähm, kommt's denn so bisschen auf den Boden der Tatsache, sage ich mal zurück, dass, äh, sie aktuell aufm falschen Weg dahin gehend ist. Ich glaube, es könnte schon mal so ein 1. Schritt sein, sage ich mal, dass sie lernt: „Okay, muss ich schon bisschen, äh, sie wertschätzen, oder dich schätzen in dem Fall wertschätzen, damit hier die Arbeit und Zusammenarbeit weiter vorangeht.“, zum einen. Zum anderen glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass du mit ihr darüber sprichst. Das ist klar, man kann sagen, dass man unzufrieden ist, aber die A Art u Art und Weise geht gar nicht. respektvoller, äh respektvolle Basis, ist die Voraussetzung für 'ne gut gute Zusammenarbeit. Wenn die, sage ich mal, gar nicht vorhanden ist, dann wi wird die Zusammenarbeit langfristig scheitern. Deswegen würde ich wirklich empfehlen, da vielleicht mal zu kommunizieren, dass es, äh, so nicht weitergeht, auf jeden Fall.
Mhm. Mhm. Ja, ich ich ich glaube, ich muss das auch mal halt dann persönlich machen. Wie gesagt, ich hatte ja diese Text-Message geschrieben, ne? Und ich meine, ich habe ja auch nicht so re reagiert, ne, ich meine, äh, äh, äh, wenn sie als sie sag sagte: „Ja, w mein Passwort. Das, äh, habe ich doch nicht, ne?“ Und da habe ich dann nur so gedacht, äh, der ja, d ähm. du weißt deine eigene Pass Passwörter nicht, ne? Weil ich habe ja immer so die ähm, äh, die die generellen Passwörter, weil das war jetzt halt ihre ihre mehr oder weniger persönliche E-Mail, ne, ähm, äh, wo ich halt auch dann keinen Zugriff drauf habe, ne? Und ich habe ja auch nicht so rea reagiert, dass ich gesagt habe: „Hey, ähm, äh, dann mach dir doch mal 'ne Passwortlich Liste, ne?“ Ist halt, ähm, ja, ich meine ich denke mal, ich muss mal mit ihr darüber reden. Ich meine, sie ist auch, äh es hat sich auch so geändert. Äh, vor vor so 2 Jahren, ne? Da hatte sie mal so 'ne Beziehung. Und dann ist ihr ihr Freund plötzlich an Krebs gestorben, ne, und seitdem ist sie halt irgendwie auch 'n bisschen anders, ne? Aber trotzdem hast du recht, ne, ähm, dass es eigentlich nicht in Ordnung ist. Sogar meine meine, äh, Partnerin hier, die hat das Gespräch gehört und meinte dann: „Mensch d ähm, d das war aber jetzt nicht ganz so nett, ne?“
Ja, verstehe ich. Und das klingt auch wirklich sehr, sehr, ähm, ja, emotional hart, glaube ich. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass du da auch sagst, dass du auch vielleicht mit Missverständnis für hast. Vielleicht du meinst auch, du hast 'ne persönliche Bindung zu ihr. Jetzt vielleicht versuchst du mal, das, äh, Gespräch unter vier Augen privat oder persönlich zu suchen. Einfach mal so 'n bisschen, ähm, ja, diese dieses Verständnis bei ihr zu schaffen und ihr dann zu sagen: „Aber so wie du es kommuniziert hast mit mir, das funktioniert so nicht. Wir wollen hier langfristig zusammenarbeiten, wollen hier gemeinsam vorankommen und funktioniert nicht, wenn du mich so behandelst und so will will und werde ich mich mich nicht behandeln lassen. Und wenn du mich rausschmeißt, zum Beispiel, musst du dir wieder Mitarbeiter suchen, der zum Beispiel, ja den neu einarbeiten musst, der auch zum Beispiel, ähm, dem du nicht vertrauen kannst, weil du einfach nicht kennst. Und ich glaube, ich will ich will zusammenarbeiten, du willst weiter zusammenarbeiten äh, mit mir quasi also dass die Zusammenarbeit weiter besteht. Und ich glaube, da müssen wir gemeinsame 'ne Lösung finden, weil so kann ich es nicht akzeptieren.“ Ich glaube, so ist es wichtig, auch die Klarheit zu finden im Gespräch.
Ja, da hast du total recht, ne? Und ich meine, ich möchte eigentlich auch gerne weiter zusammenarbeiten, weil das war ja auch, äh äh, früher immer gut. Und das war eigentlich auch so 'n konstantes Einkommen, das ich halt so hatte, ne? Ja, also, ähm, dann danke ich dir auf jeden Fall fürs Zuhören und, ähm äh, du hast recht, äh, wie gesagt, ich habe da ja kein Feedback auf meine Text-Message bekommen. Äh, ich werde mal, wirklich bei Gelegenheit sagen: „Hey, äh, lass uns mal, ähm, treffen oder oder auf Zoom.“, weil die hat wenig Zeit und das dann wirklich mal, ähm, auch so, ähm, besprechen, auch mit dass ich dann auch mich vorbereite, die richtigen Worte zu finden.
Total, ich glaube, es ist wichtig, da auch ein den Kontakt zu gehen und wirklich so offen so tran transparent zu sagen: „Okay, es, äh ja, geht halt nicht so.“ und ich glaube, du wirst dann gute Worte finden und auch, äh du wirkst auf mich sehr emotional intelligent. Also ich glaube, da wirst du wenig Probleme haben, das Ganze gut zu lösen. Also ich hoffe, ich konnte dir so bisschen offenes Ohr spenden und ich drücke wirklich die Daumen, dass du es geklärt bekommst und ihr gemeinsam da 'ne gute Lösung findet.
Ja, vielen Dank.